أنا في موضوع مضايقني أوي ومنكّد عليَّ حياتي بصراحة، آآ، كنت عايزة أفضفض معاكِ فيه.
ليه بس كده، خير؟ اتفضّلي طبعًا يا ح
آآ من، من ساعة أمّا اتجوّزت أنا وأنا حاسّة إن أنا مضغوطة جامد، مش حاسّة إن أنا طبيعية، ومش حاسّة إن أنا نَفْسي يعني، فمش عارفة أعمل إيه؟
إمم. طَب إيه هو اللي ضاغطِك؟ يعني م في حاجة معيّنة هي اللي ضاغطاكِ؟
آآ، يعني أول ما اتجوّزت كان ليّا توقعات في الجواز وإن أنا هيبقى لي بيت مُستقل آآ، وجوزي معايا ما فيش حد بيتدخّل في آراءنا أو قراراتنا الزوجية، أو حتى قراراتنا كبيت يعني، بس اكتشفت مع الوقت، مش مع الوقت أوي يعني مع بعد مرور مثلًا يومين أ 3 من الجواز، إن حماتي بتتدخّل جدًا في في كُلّ حاجة وإخواته برضه بيتدخّلوا، فاتصدمت لإن أنا في بيت ال بيت مامتي وبابايا ما كانش عندنا ده.
إمم. إمم. إمم. إمم. آه، أنا حاسّة بيكِ جدًا صراحة موضوع صعب جدًا إنِّك تبقي عايشة كده تحت ضغط كبير، خصوصًا بقى لمّا تعيشي وِسط العيلة دي كمان، يعني الموضوع صعب أوي هو أنتِ في بيت عيلة؟ والَّا في بيت مُستقلّ؟
لأ، في بيت مستقل، بس يعني تعتبريني في بيت عيلة لإن تقريبًا مثلًا لازم اليوم يعدّي في 3 مكالمات في اليوم بينه وبين مامته، لازم يتعملوا، ما ينفعش ما يتعملوش، فغالبًا كده كأنها عايشة معانا يعني.
يعني ياه! طبعًا مُتعِب نفسيًا جدًا، الله يعينِك، إن يبقى فيه حد مُتدخِّل كده. يعني هو بيحكي لها كُلّ حاجة خاصة بحياتكم؟ من أول اليوم لآخره والَّا بيحكي كده معاها كلام عام يطمئن عليها و
آه. لأ، للأسف هو بيحكي كُلّ حاجة خاصة بحياتنا، ولو في أي حاجة محتاجة إن أنا وهو ناخد فيها قرار، ما بياخدش القرار إلّا امّا بيرجَع لوالدته.
إمم.
ف ضاغطني بصراحة جدًا يعني.
إمم. حقِّك صراحة، يعني حقِّك تتضغطي لإنِّك أنت كمان متربية في مكان مختلف تمامًا يعني زي ما بتقولي، طيب و وبعدين طيب هو ما حسّش إنِّك أنتِ مثلًا آآ، متضايقة من الموضوع ده؟ ما ل يعني لَفَتتِ نَظَرُه قبل كده؟
آآ، آه. اتكلمت كتير و وب واتكلمت بهدوء، وبعد كده اتخانقت ولقيت إن الخناق مش هيجيب نتيجة، هو شايف إن ده من ضمن البِرّ بمامتُه، وأنا باقول له ده تَدَخُّل بزيادة، لإن هي كمان مش بتِسمَع منه مثلًا وتسكت، لأ، هي بتِسمَع وتتدخّل وتِفرِض رأيها، وبتطلب لازم إن أنا أنفِّذ اللي هي عايزاه.
إمم. ياه! يا نهار أبيض! طَب وأنتِ بتتعاملي إزاي مع الوضع اللي زي ده؟ يعني بتتمسكي برأيِك؟ والّا بت آآ بتحاولي تراضيها وتجاريها وخلاص؟
أنا الأول حاولت أراضِي، بس آآ لقيت إن الموضوع بيقتحِم خصوصيتي- خصوصيتي، وآآ بي يعني بي بيخلّيني مش أنا، آآ دايمًا بامَثِّل إن أنا مبسوطة، أو بامَثِّل إن أنا "حاضر هاسمع كلامِك آآ، حاضر اللي بتقوليه هيتنفِّذ." لقيت إن الموضوع ده بيدِّي للي قُُدّامي عشم زيادة، ويخلّيها تزود في الطلبات، يعني هي بتطلب دلوقتي فأنتِ بتقولي حاضر على ده، فالموضوع بيكبر بعد كده بقى، وبي وتدخُّلات كتير جدًا في حياتي.
إمم. إمم. إمم. أكيد، الموضوع مُرهِق جدًا يعني إنِك أنتِ تتأقلمي، طب أنتِ آآ يعني بتحِسّي إن هي بس التّدخُّلات هي عايزة مثلًا تفرض سيطرتها مثلًا؟ والّا من باب مثلًا هي شايفة إن بتحاول تتعامل إنها بقى الكبيرة بتاعتكم؟ يعني أنتِ بتحسي إن هي ده تدخّل أوي ف ف في حياتكم؟ والّا مثلًا بتنصحكم أو كده وأنتِ فاهمة؟ يعني الوضع إيه يعني؟
جدًا. كنت فاهمة الأول إنها بتنصحنا وخايفة علينا، بس آآ مع الوقت والعِشرة، لمّا عاشرتهم، اكتشفت لأ، هي هي كشخصية تحكُّميَّة، و وهو ابنها اللي هو زوجي يعني، آآ من أكتر إخواته اللي مُرتبط بيها جدًا، وكان كُلّ حاجة بيق بيحكي لها عليها في شُغله قبل ما يتجوزني أو كده، فده ت الواقع ده طبعًا اكتشفتُه لمّا اتجوزت ودخلت وسطهُم. آآ طبعًا من ضمن الحاجات اللي أنا اكتشفت إنها يعني مش نصيحة هو تحكُّم، آآ هُم إحنا ف ف ساكنين في مُحافظة وهُم في مُحافظة تانية، يعني أنا في القاهرة وهُم في مُحافظة مُختلفة ف
إمم. إمم. ياه! صعب أوي يعني أنتم في مُحافظات مُختلفة، و وعم وعايشة كمية الضغط الرهيب ده؟! يعني إحساس صعب جدًا.
بالضبط، هي عارفة توص توصّل لي ضغطها كويس أوي، هي بتشتغل مع والدتي في الشُّغل فكانت واخدة الموضوع تحدي، يعني آآ حتّى وصل بيها الحال إن إحنا لما بننزِل إجازة، الطبيعي أنا مثلًا بعيدة عن مامتي وأنا بنت وحيدة فلمّا أنزل الإجازة أرُوح أ أقعد عند مامتي في البيت، هي لأ، كانت بتتحكِّم إن أنا لازم أرُوح أبات عندهم في البيت، أقعُد كام يوم، وبعدين أبقى أرُوح أشوف مامتي أو أتطمِّن عليها، فدي من ضمن الحاجات اللي خلّتني أتأكد إن ده مش ن دي مش نصايح، دي تحكُّمات فيّا كشخص.
إمم. إمم. طبعًا. ياه! طَب أنِت حاولتِ ساعتها إنِك أنتِ تقعدي مثلًا آآ جرّبتيش كده إنِّك تتكلمي معاها ب بلُطف وتقولي لها مثلًا أنا وحيدة، ويعني تحاولي تكسبيها زي ما بيقولوا كده في صفِّك؟
حاولت كتير آآ، وحاولت إن أنا أصاحبها، وحاولت إن أنا ألفِت انتباهُه، إن هو ي ياخد باله عشان ما يعملش مشاكل بيننا، عشان مش كُلّ حاجة برضه تروح تتحكي. آآ، بس للأسف ما كانش الموضوع بيجيب نتيجة، هي ما بتبقاش سامعاني أصلًا، هي مِرَكِّزة مع إبنها، آآ
اهم. طَب أنتِ إيه أكتر حاجة بتبقى ضاغطاكِ في الموضوع ده؟ تدخُّل حماتِك الزيادة يعني هي وإخوات آآ، زوجِك؟ والَّا إن هو أصلًا بيحكي لها كُلّ حاجة؟ إيه أكتر حاجة بالذات هي اللي ضاغطاكِ في الموضوع ده؟
آآ، هو، لإن هو لو ما حكاش هي مش هتتدخّل، ف هو اللي كان لازم يتعالج من الموضوع.
إمم.
بس للأسف، هو مش مقتنع ومش سامعني، يعني آآ، ده سبِّب بيننا مشاكل كتير أوي، لإن برضه هي يعني بتتدخّل بُناءً على إيه؟ معلومة سمعتها منه.
إمم. إمم، طَب ما حاولتيش تتكلمي معاه إن حياتكم الخاصة ما لهاش علاقة بالبِرّ وإن أنت لأ يعني تحاول كده إن إحنا نعمل علاقتنا الخاصة، وحياتنا وأولادنا دي بينّنا إحنا الاتنين بس، وما حدش يتدخّل فيها، بالوِدّ كده؟
آآ، قُلت له كتير آآ، بس آآ، للأسف ما كانش في نتايج، وبرضه كانت هي من ضِمن الضغوط اللي بتضغطها علينا، لمّا هم إخواته م يعني مغتربين مسافرين أستراليا وإنجلترا وكده آآ، لمّا بييجوا أجازة بتحكُم عليه، إن هم لازم ييجوا عندنا في البيت يقعدوا الأجازة سواء شهر أو شهرين، الأخين بمراتاتهم وعيالهم يفضلوا قاعدين في بيتنا، فدي من ضِمن الضغوط، اللي كانت بتتعبني جدًا، وبتخلّيني آه الموضوع كان صعب.
اهم. إمم. ياه! صعب أوي. طبعًا عندِك حق. يعني ما تاخديش راحتِك كمان في بيتِك الموضوع صعب جدًا يعني، إن تَحكُم إنِّك حتى مش واخدة حريتِك في بيتِك، طَب أنتِ علاقتِك مع جوزِك بقى في الوضع ده عاملة إزاي وسط كُلّ الضغوط دي؟
لأ. والله بنبقى ساعات كويسين، بس ساعات كتيرة بتحصل بينّنا مشاكل آآ، وكُلّ المشاكل اللي بتحصل بينّنا بسبب مامته يعني، إحنا كشخصيات آآ، ما ما ما بنصطنعش المشاكل مع بعض أو ما بنيجي ما بنعملش مشكلة أو شخصياتنا مش م مختلفة، لأ، إحنا قريبين جدًا، بس لمّا مامته بتخُشّ في المعادلة الموضوع بيبوظ.
إمم. طيب. طيب ما فكرتيش إنِّك أنتِ تطلبي دعم من حد من كبير عيلة عندكم مثلًا، يكون وسيط ويكون جوزِك بيثق في كلامه؟ أو إنِّك أنتِ تدخّلي مثلًا حد من أهلِك، يكون برضه بيبقى ليه كلمته معاه، ويتدخَّل ويح يفهِّمُه إن ده حاجة مش صح؟
بصراحة لأ، ما فكّرتش آآ، خُفت إن الموضوع ده م أو فكّرت وخُفت إن هو يعمل مشاكل بينه وبين أهلي. تفتكري مثلًا لو دخّلت بابايا ممكن يجيب نتيجة؟
إمم. هو أعتقد لمّا تبقى فيه حد كبير هو يعمل له كلمة آآ، ده هيفيدِك جدًا، يعني على الأقل هو هيبقى حاسس إن لأ، الموضوع جدّ بَقى يعني. ولو أنتِ برضه مش حابة، يعني أنا عندي برضه ممكن أقول لِك على حلّ تاني، أنتِ ممكن تروحي لمستشار بَقى اللي هو بتاع العلاقات الزوجية، تقعدوا أنتم الاتنين، هو مش حد عارفكم أنتم الاتنين، وهيحكُم ما بينكُم بالعدل، وهيفهِّمه وهيفهِّمِك إيه كُلّ واحد حقوقه وواجباته، وهتوصلوا ساعتها لنقطة مشتركة ما بينكم، بحيث إن الموضوع لازم لإن دي حياتِك، وصعب جدًا الإحساس اللي أنتِ حاسة بيه، أنا مقدّراه جدًا يعني.
إيه؟ أنا هاعمل كده أكيد ده حل كويّس برضه، بس في حاجة تاني كنت عايزة أسألِك عليها. آآ طَب يعني حَل مثلًا إن هي لمّا تفكّر تتدخل أو تتكلم معايا في حاجة ما تخصهاش، إن أنا م يعني بطريقة ذوق كده أحرِجها وأقول لها إن ده موضوع ما يخصكيش وده قراره ليَّ، هل إن أنا لو عملت كده هابان إن أنا مش مش متربية كويّس مثلًا؟
إمم. هو بُصّي بُصّي هو صعب لإنِّك أنتِ هي مهما كانت هي كبيرة، حاولي بس إنِّك أنتِ أنا يعني أنا متفهمة جدًا إحساسِك وإنِّك أنتِ فعلًا مش من حق حد يتدخل في حياتِك. بس أنتِ ممكن تجيبيها بقى بطريقة تانية، فهميها، "طيّب، حاضر، أصل أنا الحل التاني ده مثلًا م ده مش هينفع معايا علشان شايفة إن فيه حل ده هيبقى أنسب لبيتي ولولادي." وبَعدين هو أنتِ مثلًا تجيبيها بهزار مثلًا، "هو أنتِ مش عايزة سعادة ابنك وبيته وولاده؟ الموضوع ده كده هيبقى مش حلو مثلًا." آآ حاولي مرّة في التانية آآ حاولي في مرّة تريحيها، "آه، طيّب تمام ماشي أنا هاعمل اللي أنتِ عايزاه واللي حضرتِك شايفاه" مش عارفة إيه، تيجي مثلًا بَعدها تسألِك، "آه، والله ده أنا تصدّقي نسيت معلش حقِك عليَّ" آآ آآ حاولي تجاري نَفْسِك، إنّما ما تقولي لهاش "لأ، مش من حقِك تتدخلي" لإنك أنتِ كده هتعملي مشاكل م هتبقى حياتِك صعبة، وأنتِ أصلًا عايشة في ضغط صعب جدًا إن حد يتحمله، يعني الإحساس اللي أنتِ فيه ده
إمم. إمم. هو فعلًا ضغط جامد وكمان لمّا إخواته بييجوا آآ إحنا بنحِس منها بتفريق في المعاملة، يعني بتعامل إخواته كويّس جدًا، ولينا إحنا أي غلطة ما بتعدّيهالناش آآ بتبوِّز في وِشنا آآ مثلًا لمّا
يبقى حاولي ما تتجمّعيهاش، يعني ما تروحيش في الوقت اللي إخواته موجودين فيه، هو عايز يروح
لأ، هو أنا ما باروحش، هُم بييجوا عَندي البيت.
آه، يا نهار!
هي بتجيبهم كلّهم وتيجي تقعد عندي، بيبقى أك بيت العيلة بيتي، ساعتها.
ياه! إمم و إحساس صعب أوي.
آآ، حتى لمّا أمّا بنقرّر نسافر مثلًا آآ، نروح أوتيل أو كده، وبناخدها معانا وبن بنبقى إحنا كُلّ التكاليف دافعينها وكُلّ حاجة بس آآ، بنلاقي إن هي بتعاملنا إحنا معاملة، أو أنا بالأخص أنا أول وأولادي معاملة، وولادها ومراتاتهم التانيين معاملة تانية خالص.
إمم، طَب لأ أنتِ ساعتها تحاولي تق تقعدي معاها كده وتفهّميها يعني بالراحة، واقعدي معاها قعدة صَفا كده، قولي لها أنا نِفْسي أعرف مثلًا أنتِ بتعاملينا كده ليه؟ طَب إحنا قَصّرنا معاكِ؟ إحنا اللي باقيين لِك، هُم بيسافروا، وأنتِ مش ب وإحنا اللي بنبقى قاعدين معاكِ، إحنا اللي بنخدمِك، إحنا اللي بنفرّحِك، إحنا اللي ماليين عليكِ الحياة. يعني ليه تعملي آه ما أنتِ فرحانة بولادِك إن هُم جايين لِك، بس برضه مفروض ما تنسيناش أو تيجي علينا، حاولي تفتحي قلبِك، قولي لها أنا باعاملِك زي مامتي، يمكن يعني لمّا تلاقيكِ بتتعاملي معاها وبتفتّحي لها قلبِك وبتتعاملي معاها كده قعدة صَفا، تراجِع نَفْسها شوية، قولي لها، تخيلي بنتِك في الموقف ده، تخيلي بنتِك مثلًا حماتها بتعمل معاها كده، هترضيها؟
بالضبط. إمم. حلوة، حلوة الفكرة دي. أنا فعلًا هاجرّب وهاحاول أتكلم من الناحية دي، وإن أنا فعلًا آآ، أبدِّل الكراسي وأقول لها تخيلي بنتِك وكده، يمكن تتعاطف معايا. آآ، يعني بجد معلومة مفيدة جدًا أنا ما جرّبتهاش وما، ما أعرفش ليه ما فكّرتش فيها.
يعني تجرّبي معاها الحلول دي. إمم. حاولي تجرّبيها، وحاولي تهتمي بنَفْسِك وبولادِك وبصحتِّك النفسية ح يعني فوق كُلّ شيء. يعني افصِلي دماغك عن مشاكلهم، ما تفكّريش، اعملي اللي يبسطِك ويبسط ولادِك وبيتِك، وما تفكّريش في أي مشاكل علشان راحتِك النفسية هتفرق مع بيتِك ومع ولادِك كلّكم.
إمم. أنا هاحاول أمشي على الخطوات دي، وأبدأ بيها، وبجد أنا عايزة أقول لِك أنا ارتحت جدًا في الكلام معاكِ.
وأنا أكتر، أتمنى لِك ال